Ce qui m'enchante vraiment déjà, c'est le f la la perspective. La la perspective qu'on a sur le monde où, heu, en fait on se rend compte qu'on est t tous Mais vraiment un
Au niveau visuel, tu veux dire?
Ouais, ouais ouais, on on n'a pas besoin d'aller haut hein, juste, heu, quand on est à 300 m d'altitude, on se rend compte que, ben, une voiture, c'est minuscule et on se rend compte que, heu heu, en fait, on est juste une un petit village au milieu de plein de, enfin d'un d'un énorme paysage de gens qui sont interconnectés, qui bougent, et cetera. Ça, ça m'impressionne à chaque fois. Il y a aussi la la sensation. Je te parle bien de sensation de liberté, heu, parce que c'était mais ch heu, on voit l'horizon mais oui, oui, oui, oui, c c c'est pour ça c'est pour ça. Mais on voit l'horizon et se dit, bah tiens, heu, techniquement, heu, en fait
Oui. Mmh mh. Oui. D'accord. Mmh mh. Ce n'est qu'une sensation parce qu'il faut faire attention à tout ce qu'on fait pendant ce pendant qu'on conduit, c'est ça? Enfin qu'on pilote pardon. <laughs>
hem, mmh, pour, heu, rapidement expliquer. Dans l'aviation générale, on fait ce qu'on appelle de du «vol à vue», heu, c'est-à-dire que pour la navigation avec les petits avions d'aéroclubs, on trace une trait sur une carte aéronautique et pour aller d'un point A à un point B, on prend des repères, heu, c'est telle ville, cet échangeur autoroutier, ce pont, et cetera. Heu, donc en fait, on est pas limité comme les avions de ligne qui déposent un plan de vol, qui doivent suivre, heu, à la lettre le plan de vol, heu, et cetera.
D'accord. Oui. Ouais. OK. D'accord, il y a une certaine forme de liberté alors.
Exactement, en fait si je vois une ville que i qui, heu, qui trouve un que je trouve intéressante, bah je peux aller la voir en respectant les règles qu'il y a évidemment, heu, de survol, et cetera. Mais, heu, par exemple j'habite près de la mer, heu, si je veux aller, heu, si je veux aller là-bas et que je peux, bah je peux y aller si je veux faire demi-tour d'un coup, heu voilà.
Mmh mh. Oui, bien sûr. Oui, ça reste vraiment du loisir et tu tu tu peux effectivement te te diriger vers l'endroit que tu souhaites, à condition bien sûr de respecter les les règles et de pas croiser d'autres, heu, avions, j'imagine?
Exactement. Tout à fait, tout à fait, ouais. Oui, oui oui, il y a il y a plein de petites règles, heu, de sécurité hein, évidemment, parce que c'est ça reste quand même un un petit peu dangereux.
Mmh mh. Oui, <chuckles> oui, tu es tout tout de même dans les airs, c'est pas c'est pas un, c'est pas du vélo quoi.
Heu, pa Ah ouais, ouais, ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Bah après, heu, c'est en il y a il y a quand il y a des règles, hein.
Donc il y a des règles à respecter, heu, même au au niveau du au moment du du décollage par exemple?